Iba talaga 'pag ano, iba talaga 'pag mismong dayuhan talaga yung ano, yung yung amo.
Da Oo. Sigu siguro ano, ang sa sa masasabi ko pa lang 'yon sa Japanese pa lang. Kasi sa mga US owned, medyo, hindi masyado, medyo may pagkaseryoso sila, eh. Tsaka kapag mga Europeans, medyo may pagkaseryoso sila. Pero 'pag mga Japanese Chinese, hindi masyado, eh, parang, almost parang Pilipino na lang din sila, so depende depende, 50/50 gano'n. 'Pag Pilipino fifty fifty gano'n. Pero 'pag Japanese talaga, nakikita ko 100% 'yan, mababait sila talaga. Nakakatuwa silang makatrabaho, parang gan'on.
Oo. Oo. Depende. Ah, oo, oo. Oo. Tama 'no. Tsaka hindi sila ano, yung paga kumbaga pagdating sa mga empleyado, eh parang walang pinipili kumbaga.
Oo. Totoo, totoo sila sa ganiyan. Tsaka alam mo 'yon, talagang mahilig sila sa ano, eh, sa enjoy-enjoy. Kunyari ngayon birth birthday nung isa nila, talaga libre lahat. Lahat 'yan, walang hindi kasali, oo. O, party-party ganun, o inuman mamaya, ayan. Lagi silang masaya, gano'n. Kaya ay alam mo 'yon, yung mga tao lahat, ma matataas ang output, 'di ba? Magaganda ang trabaho, parang gano'n. So, yun po, oo. Mm, totoo nga 'yan. Ayan, maraming salamat po pala sa ating pag-uusap, ayan. Natuwa naman ako na isa kayo sa mga Pilipinong ay man negosyante na na pa na pantay ang trato sa mga sa mga kapwa natin, 'di ba? Salamat, salamat. Thank you.
Oo. Libre lahat 'no, oo. Oo, inuman. <chuckles> Oo, tama, tama. Parang nade-develop na din yung ano Oo. Oo, oo. Salamat, salamat. Oo. Ako din at, ah, nag-enjoy talaga ako sa pag-uusap natin.
Salamat, salamat po. Kain po tayo, kain.
Oo. Salamat at paalam. Sige po, sige po.